Ouais, c'est vrai, c'est vrai et puis tu sais, je trouve que ça permet de faire un peu le tri parce que sinon, maintenant on est tellement abreuvés de de contenus, d'idées, heu, je sais pas, moi je suis je suis une grosse consommatrice d'Instagram et heu et à chaque fois, je me dis: «Mais arrête c». En fait, c'est qu'il y a tellement de belles choses, il y a tellement d'idées. Tu as l'impression que ça va te stimuler, en fait et je crois que souvent, c'est à l'origine de mon blocage créatif.
Mmh. Oui. <chuckles> C'est ça. Mmh. Bah oui. Ah trop de d'informations finalement?
Oui, puis du coup, tu penses que ça t'inspire, mais en fait ça ne fait que t'influencer, ce qui fait qu'à la fin, tu te demandes: «Mais qui tu es vraiment? Qu'est-ce que tu aimes vraiment?»
Mmh.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
Mmh oui. C'est exactement ça et au bout d'un moment, tu as l'impression de copier et puis heu, bah tu as envie d'abandonner ton projet. Tu vois, ça m'est un peu arrivé là sur ce projet documentaire. J'ai eu, heu, un moment, j'ai voulu abandonner parce que je trouvais que tout avait été fait en fait, en mieux et heu, que c'était pas assez bien, que mes idées, c'était pas terrible, tu vois? Donc, heu, là je me suis rendu compte me
Mmh. Ah, OK, mince. D'accord, ouais, mmh. Et qu'est-ce qui t'a ouais pardon, excuse-moi. Ouais qu'est-ce qui t'a motivé, heu mmh.
et ouais, je me suis rendu compte que que cétait pas hyper motivant, en fait donc heu
Beh oui et je et du coup, comment tu as réussi à te remotiver justement, à pas abandonner? À poursuivre? Persévérer?
Eh bah, j'ai coupé Instagram <chuckles> déjà. <laughs>
<laughs>
Non, pas que ça ouais, bah si, ça, c'était le 1er truc, mais il y a il y a un endroit où j'aime bien aller me ressourcer, heu, je j'adore les îles en fait, heu, c'est des endroits et les îles qui qui ont un volcan donc de type Sicile, heu, Canaries, heu, les Açores, heu, voilà ça j'adore. Voilà, exactement. Bon, la Réunion c'est trop loin, donc je pouvais pas y aller. <laughs>
Donc exit Instagram, ouais. OK. D'accord. Réunion? Tout ça, ouais OK. Et ouais, c'est que c'est pas à côté. <chuckles>
J'aurais adoré. Mais, heu, je vais souvent aux Canaries, en fait, en Espagne et heu et je coupe tout internet et en fait, le fait d'être loin, le fait d'être sur, heu, la nature, sur, heu, la vie du quotidien qui est très lente
D'accord. Mmh. OK.
et bah c'est ça qui m'a remotivé parce que je suis partie juste avec, heu, papier stylo et puis je me suis dit: «Bon bah allez fais le tri dans tes idées et puis tu repars à ton rythme, quoi».
OK. Tout simplement, mmh.